जी बिल्कुल, देखिए जो आपने जो 2 उपाय जो रखे हैं ना, एक तो किताब वाला और वाला, मुझे लगता कि ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है और मैं भी आपकी बात से पूरी तरीके से सहमति रखता हूँ अ, क्योंकि देखिए मुझे भी मेरा भी मानना है कि जो हम योग वग़ैरह करते हैं या फिर जब हम ध्यान लगाते हैं, तो देखिए कहते हैं ना उससे मन बड़ा ही शांत रहता है और देखिए मुझे तो लगता है कि मतलब कहते हैं ना, मन को शांत रखना वो भी अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है और आजकल के टाइम पे तो बड़े बड़ा ज़्यादा कठिन भी है, जो हम किसी ना किसी चीज़ को लेके जो है बार-बार कुछ ना कुछ गलत सोचते ही रहते हैं, तो अगर आप सिर्फ़ यही कहते हैं ना, 15-10-15 मिनट के भी अगर हम ध्यान लगाएँ और उ अ, उसमें अगर हम डूब जाएँ, तो देखिए उससे हमारे पूरे दिन भर में इतना आधा एक कहते हैं ना अच्छा अ, परिवर्तन जो है आ जाता है और उसी के साथ-साथ जैसे आपने बताया कि किताबें वग़ैरह पढ़ना, ये भी अपने आप में बहुत ही ख़ास बात है और मैं तो देखता भी हूँ कि जिन लोगों की रुचि होती है किताब पढ़ने में, वो बड़े ही अ, शांत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं और काफ़ी ज्ञान भी होता है इस बारे में, क्योंकि देखिए अ, किताब पढ़ने से और कहते है ना अ, बहुत बड़े-बड़े अ, जो लेखक हैं अ, उनकी जीवन उनके जो हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं या फिर उनसे जो है कहीं न कहीं वो प्रेरणा लेते हैं, वो ज्ञान लेते हैं, तो उससे भी बहुत ही अच्छा जो है मैं बोलूँगा कि मार्गदर्शन हमारा होता है और जैसे हमने बात करी कि मन भी जो है बड़ा शांत रहता है मतलब अ, दूसरों का भी अच्छा मार्गदर्शन करा सकते हैं, तो बिल्कुल ये काफ़ी अच्छी जो है उपाय हैं और देखिए जो व्यक्ति बहुत ही कहते हैं ना गलत सोचता है तो उससे कभी-कभी हम एक ये प्रश्न भी जो है पूछे जाना चाहिए कि अ, आखिर अ, मतलब कहते हैं ना वो मूल कारण क्या है इसके पीछे और कि मुझे लगता नहीं है कि बेफ़ालतू में जो है अ, अधिक सोचने से या फिर किसी बारे में चिंता करने से जो है, वो समस्या जो है सॉल्व हो जाती है, बल्कि मुझे तो लगता है कि कहते हैं ना वो जड़ तक जाना चाहिए और अ, इस चीज़ को मतलब गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, एक पॉज़िटिव माइंडसेट से ही जो है, ऐसी समस्या का जो है समाधान निकालना चाहिए बजाय उसकी अ, चिंता किये है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
हाँ। जी।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 जी। हाँ।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
जी। हुँ। हाँ बिल्कुल। हुँ। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। मुझे भी। जी, सही बा बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, तो चलिए हम भी जो है विराम लेते हैं, तो आशा है जो है आपसे दोबारा बातचीत होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हाँ। जी, जी, जी। जी धन्यवाद, धन्यवाद। आपका भी शु आपका दिन शुभ हो।
हाँ।